Mmh mh, et voilà, c'est la la même chose que l'éducation par rapport à remplir une, heu, une feuille d'imposition. Tu vois? C'est c'est pas évident à remplir hein.
Tu vois? Mmh. Donc feuille d'imposition, bah, ça, je sais, je je le faisais pour mes parents, mais mais vraiment, c'est, ça doit être, heu, en fait, de l'acquis de l'ordre de l'acquis, quand on sort de quand on a 18 ans. Tu vois?
Je sais pas, j'en ai jamais, j'ai rempli, jamais rempli de feuille d'imposition de ma vie, voilà, donc je sais même pas de ce qu'il en est, tu vois?
<chuckles> <laughs> Alors, heu, <chuckles> dans les autres pays, il y a pas ça?
Dans les autres pays, il y a pas ça. Non non non j'ai
Mais après, heu, dis-toi que, comment dire ça? Dans les autres pays, on te demande de, heu, de te
En fait, ils déduisent de ton salaire, et puis à la fin de l'année, si tu as trop payé, ils te remboursent, et heu, si tu as pas assez payé, ils t'en demandes plus, voilà.
Ouais, mais par exemple, aux États-Unis, c'est un autre système, hein, où, heu, en gros, c'est à toi de de de de de savoir quelle somme tu dois.
Mmh mh, ouais. Ouais.